ก็ถูกเลยครับ ก็คือ เล่นมาตั้งแต่แบบว่า โอ้โฮ! ยังตัวเล็ก ๆ อยู่เลย ตอนนี้ก็ นะครับ อืม จะแก่แล้ว <laughs>
อา เฮ้ย! แล้วแบบ โอ้ พอย้อนกลับไปแล้วอะ เราก็ยังรู้สึกใช่ไหมว่า งานอดิเรกที่เราเลือกตอนนั้นจนถึงปัจจุบันน่ะ มันเป็นสิ่งที่เรามีความสุขเวลาเราได้เล่นมัน?
อา ถูกต้องเลยครับ ก็ยังมีความสุขจนถึงทุกวันนี้ แต่ว่า เหมือนกับว่าตอนที่ อ่า วัยรุ่นหน่อย อาจจะมีการเล่นที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะ ก็คือ อ่า ตอนวัยรุ่นเนี่ย ก็เริ่มที่จะไต่ rank ก็คือ อ่า อยากได้คะแนนเยอะที่สุดน่ะ อา อยากสู้กับคนที่เก่งที่สุดน่ะ แต่ว่าเหมือน เหมือนกับว่า ความที่เราเป็นแบบนั้นแล้ว เวลาแพ้ทำให้เราหัวร้อน อะไรพวกนี้ มันก็
อือฮึ ค่ะ อา อา อา อา อืม เสีย อา มันเหมือนก็ อืม
มัน มัน มัน รู้ รู้สึกว่า เราติดเกมนะ บางที <laughs>
อืม อา เหมือนแบบตอนเด็ก ๆ ยังไม่อะไรมากเนาะ ยังแบบ อะ เล่นแค่ความสนุก แต่พอโตขึ้นน่ะมันเริ่มแบบไม่ธรรมดาแล้ว เริ่มมีการแข่งขันเกิดขึ้น มีการจัดอันดับเกิดขึ้น แล้วแบบพอเราแพ้ปุ๊บ หรือว่าอันดับเราตกปุ๊บอะ แน่นอนว่ามันก็เริ่มมีความแบบ เสียความรู้สึก แอบเศร้าต่าง ๆ บ้างเนาะ อุ๊ย! แล้ว อืม แล้วตอนนั้นเราจัดการยังไงเหรอคะ? กับแบบ ความรู้สึกไม่โอเคกับเรา ตอนนั้นน่ะ
ใช่ ใช่ครับ อา อุ๊ย! แอบเศร้าเลยครับ แล้ว อืม อะ ถามเลยครับ มัน มันก็โอเค เราอาจจะพักไปเลยครับ คือผมเนี่ย คืออินนะ ก็ติดกับการที่ อะ ต้องได้คะแนนสูงที่สุด เพราะฉะนั้นเวลาเล่นกับเพื่อน เพื่อนก็ไม่อยากเล่นด้วย เหมือนกับว่า เราอินเกินไปจนแบบ เฮ้ย! บางทีเพื่อน ก็ เริ่มหายไปแล้ว เหมือนเรา เอ๊ ติด ติดเกมเกินไป คือแทนที่เราจะเล่นเพื่อความสนุก เรากลับมาเล่นเพื่อคะแนน
อือฮึ อืม อา อือ อืม อา อะ ๆ ๆ อา กลับกลายเป็นเรา อินกับลำดับ อินกับคะแนนเนาะ โอ้ แต่ก็เป็นเรื่องที่แบบ โอ้ น่าจะเกิดขึ้นบ่อยเลยแล้วกันกับคนที่แบบเล่นเกมเนาะ แน่นอนว่า แต่ละคนก็อยากจะได้แบบลำดับดี ๆ คะแนนดี ๆ อยู่แล้วเนาะ เพราะว่าถ้าเกิดว่า มันแย่หรือว่าแพ้ขึ้นมา มันก็มีผลกับสิ่งที่เราสร้างไว้ในก่อนหน้านี้อยู่แล้วเนาะ อุ๊ย แล้วแบบ
ใช่ ครับผม อา ถูกต้องครับ ใช่ อา ถูกต้องเลยครับ